Je voudrais te demander un conseil par rapport à une situation que que je vis là, hem, j'ai, en fait, une, hem, une cousine que je n'ai pas eue, hem, on va dire, heu, en ligne, depuis quand même pas mal de mois qui, en fait, heu, a créé donc un groupe avec quelques membres de ma famille et hem, en fait, il s'avère que, heu, c'était pour nous solliciter, pour, heu, qu'on l'aide, hem, à acheter, heu, quelque chose, hein, pour, heu, notre grand-mère et heu, en fait, hem, bah, c'est ç ça m'a un peu gêné, au début, parce que, heu, bah enfin, voilà, on a on on on ça fait longtemps on on s'est pas perdu de vue mais ça fait longtemps qu'on s'est pas eu en ligne. On prend pas le temps de prendre des nouvelles et pour autant, ben, heu, quand il s'agit d'argent, heu, c'est plus facile pour, heu, pour cette personne-là de de revenir vers vers nous. Je te dis ça parce que c’est pas la 1re fois que ça se passe, et en fait, hem, bah, déjà, tu vois, l'approche m'a un petit peu dérangée et dans le même temps, je suis pas fermée à l'aider parce que c'est quand même pour ma grand-mère sauf que, heu, bah, tu vois, moi, j'ai mes contraintes aussi, aujourd'hui, heu, de de budget. J'ai un salaire qui est plus aussi fixe qu'avant et heu, bah, je constate que dans le groupe, hem, on est, heu, bah, que 3,, alors que, heu on enfin, il y a quand même les enfants, heu, de ma grand-mère. On est plusieurs petits enfants et je trouve ça un petit peu injuste de ne faire appel qu'à, heu, certaines personnes et pas à tout le monde, tu vois? Parce que, bah, ça serait plus simple pour tous, ça répartirait de manière plus équitable les coûts et heu, bah, en fait, on est tous des adultes, quoi, tu vois? On a chacun nos vies, nos impératifs donc pourquoi, hem, on serait, heu, bah, 3 seulement à à intervenir, quoi, tu vois? Je sais pas si je ma façon de penser est bonne ou si elle est un peu égoïste et donc, heu, bah, je voulais t'en parler, avoir un peu ton avis sur la situation, déjà.
OK. D’accord. Ouais. Mmh mh. Mmh d'accord. Mmh mh. Bien sûr. J'entends bien, tout d'abord, hein, heu, que la démarche de venir, heu heu, de la part de ta cousine de venir réclamer de l'argent, heu, voilà, pour faire un un cadeau à ta grand-mère soit un petit peu, heu, peut-être déplacée, hein, heu, selon toi. C'est ta manière de l'interpréter et elle paraît assez, heu, bah, cohérente, hein, puisque c'est quelqu'un, heu, avec qui tu as plus trop de contacts donc, heu, forcément, quand on vient demander de l'argent, heu, c'est toujours un petit peu surprenant. Et heu, d'un autre côté, c'est vrai que, hem, ben, tu es pas contre le fait de faire un cadeau à ta grand-mère- dans l'idée hein- heu, bien sûr, hem et en plus de ça, heu, voilà, ce qui est étonnant, c'est que, finalement, elle rassemble, heu, ben, 3 personnes et alors qu'il y a potentiellement, ben, plus de personnes qui sont aussi concernées. Est-ce que tu sais, pourquoi, heu, elle a pas prévenu ces autres personnes-là?
Mouais. Bah, oui. C’est ça. Mmh, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Heu, j’ai pas demandé non plus. Je sais qu'il y en a 1 heu, sur le groupe qui s'est manifestée et qui a, bah, clairement suggéré de rajouter, heu, d'autres personnes dans le groupe, du coup. Heu, maintenant, heu, je t'avoue que ça c'était, heu, bah, hier, heu, j'ai vu que les personnes avaient été, heu, a ajoutées. Par contre, heu, il y a pas eu d'échanges, heu, supplémentaires encore, tu vois?
D'accord. OK. Et tu penses, peut-être, qu'elle a pas osé le faire avec ces autres personnes alors qu'avec toi, heu- et c'est peut-être ça aussi qui te surprend un peu- c'est que, ben, avec toi, elle ose te demander, heu, de l'argent pour ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose comme ça?
Mmh, c'est une question que je me pose heu, plus ou moins mais heu, d'une manière inversée, parce que justement, c'est parmi ces autres personnes-là où il y a des gens qu'elles voient plus souvent que moi, il y a des gens, heu, donc avec qui potentiellement elle a plus de contacts, tu vois? Donc hem, ça peut pas être- selon moi- plus facile de venir me demander, heu, plutôt que de demander à ces personnes-là. Donc heu, ouais, j'ai du mal un petit peu à à à trouver une heu, raison valable à à ça, en fait.
Mmh mh. D'accord. Ouais, OK, bah, je comprends tout à fait, hein. Et qu'est-ce que tu penses, heu, ben, de, toi, lui expliquer, heu, un petit peu ton incompréhension par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un dialogue qui est faisable ou heu, ben, peut-être que tu as peur finalement que ça crée des histoires finalement pour pas grand-chose?
C'est un petit peu ça. J'ai peur que, heu, si je fais part en fait, je t je trouve que la façon dont, heu, l'autre personne du groupe a amené les choses, c'est-à-dire qu'en s en suggérant, heu, d'ajouter ces personnes-là, c'est très bien. Moi, je sais que si je je l'aurais fait, tu vois? Hem en expliquant un petit peu mon sentiment, heu, je l'aurais peut-être fait d'une façon qui ne soit pas, heu, bien reçue. Bien qu'elle et moi, tu vois? Quand on quand on échangeait avant, heu, on était très, heu tu sais, on se comprend, quoi. Il y a jamais eu de de problèmes particuliers. Heu, pour autant, j'ai une façon, moi, heu, de m'exprimer parfois, qui est très, heu, directe, franche. Je vais droit au but, en fait, hein. Je cherche pas à ménager, à prendre des pincettes, heu, sans être méchante, hein, pour autant, mais c'est vrai que p fois, ça peut être mal perçu, et je ouais, j'oserais pas, heu, en fait, en parler davantage parce que, heu, ça peut créer des tensions, et je sais qu'avec certaines personnes de ce groupe-là, c'est ouais, ça peut aller très vite, hein.
Ouais. D'accord. Ouais. Mmh mh. Bien sûr. Bien sûr, oui, oui, je comprends et bah c'est tout honorable hein, heu, de de ta part de vouloir éviter de de créer certaines tensions. Heu, tu as bien conscience qu'effectivement dans ce genre de de groupe un petit peu familial, heu, voilà, c'est c'est vrai que c'est souvent un petit peu propice, heu heu, à créer un petit peu des des petits conflits et et des tensions au sein même de la famille, donc c'est vrai que c'est toujours mieux d'essayer de les éviter, hein, donc ça, c'est c'est très bien de ta part. D'un autre côté, bien sûr, tu dis les choses, heu, franchement et donc heu, tu aurais peur un peu de ouais, d'en froisser quelques-uns et c'est vrai que c'est, mmh, c'est, heu, bon compréhensible, hein, de de vouloir, heu, du coup un petit peu éviter, heu, ce ce genre de problème et en même temps, c'est vrai que c'est, heu, ton droit et heu, voilà, heu, ta ta liberté de, bah, de vouloir ou pas partager, heu, si, heu, ben tout le monde ne s'implique pas de la même manière. Est-ce que toi aujourd'hui, tu verrais, heu, selon toi une une solution idéale, heu, qui, heu, ben, t'amènerait à à participer, heu, voilà, heu, de de de ton plein gré pour qu'on va dire que ce soit à peu près équitable? Est-ce que tu tu vois une manière des choses qui serait, heu, ben, OK pour toi?
Mmh. Mmh, franchement, pas trop parce que là, ce qui se passe c'est que, heu, j'en suis à un point où je suis en train de tu vois, j'ai pas mal de dépenses à faire en plus, hem, je viens de gas enfin gaspiller, de dépenser pas mal, heu, d'argent pour, heu, un voyage que je dois faire, heu, dans dans quelques jours, donc si tu veux c'est pas forcément le bon moment même si, heu, la somme qui est demandée, m c enfin elle est pas non plus excessive, tu vois? Mais hem, j'en suis alors je suis en train de me poser des questions et de me dire: «Bon, heu, bah si je dois donner cet argent-là, heu, je vais peut-être, heu, pas acheter, heu, ce que j'avais prévu d'acheter». Tu vois? De me priver pour ça et heu, c'est vrai que bon bah si, heu, tout le monde participait, je je serais, heu, pas obligée, moi, personnellement, de me restreindre alors que, bah, à la base, c'était pas prévu, heu, c'est sorti de nulle part. Ça me concerne un petit peu pas trop. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc heu, c je sais pas si ma façon de penser est est bien ou si je suis trop égoïste sincèrement, heu
OK. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Non, heu, c'est pas, heu, de l'égoïsme et puis, heu, ben, moi, heu en tout cas, je trouve ça, heu, quelque part, heu, justifié, hein, heu, de de vouloir heu en tout cas, d'avoir des préférences, heu, de type de dépenses, en tout cas, voilà. Aujourd'hui tu as tu as envie de de faire d'autres choses, de dépenser ton argent d'une certaine manière, heu, qui plus est, ça te paraît un petit peu injuste, heu, finalement, que ce soit, heu heu, notamment à toi de participer, alors que d'autres vont pas forcément le faire. Heu, visiblement c'est pas quelque chose, heu, voilà, qui t'enchante particulièrement, donc heu, c'est vrai que, est-ce que le voilà, selon toi, heu, être, heu, droite dans ses bottes et finalement peut-être, heu, ben, voilà, affirmer que tu as pas forcément envie de participer ou tu aurais envie, mais d'une autre manière, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable selon toi? Voilà, heu, comme ça tu priorises, ben, toi, tes projets actuels et tes dépenses que tu as envie de faire sans te priver et et tu gardes, heu, voilà, heu, par exemple, un cadeau pour ta grand-mère que tu pourras faire plus tard ou simplement toi de ton côté, heu, ça peut être envisageable. Qu'est-ce que tu en penses?
Mmh mh. N ouais. C'est envisageable, effectivement. Je pense que je serai beaucoup plus en en accord avec moi-même et habituellement, heu, tu vois? Je suis comme ça, heu, j'ai j'ai pas, heu heu, de base, de difficultés en fait, à à à refuser les choses. Hem, je pense, par contre, qu'il faut que j'y mette les formes, heu, parce que ouais, comme je te disais, c'est c'est ç avec eux, ça peut vite, heu, voilà. <sighs> Tourner en en eau de boudin, on va dire, et ouais, faut peut-être tout simplement dire que je ne peux pas, voilà, sans me justifier, sans, heu, rentrer dans les détails, ça suffirait. Faut que je réfléchisse, ouais, à la meilleure façon de le le dire, mais effectivement, ça peut être, heu, simple finalement et mieux correspondre à à qui je suis, hein.
Mmh mh. Ouais. Tout à fait, tout à fait, rester en phase avec toi-même, c'est super important et heu, en tout cas, j'ai l'impression que c'est c'est quelque chose, voilà, qui te tient, heu, mmh, à cœur, finalement, de de de pas te forcer à vouloir faire quelque chose de dans lequel tu as pas forcément envie et c'est tout à fait, heu, normal. Heu, d'autre part, c'est vrai aussi de dire, hein, que ces, heu, cadeaux de groupe, heu, sont, heu, souvent un peu délicats parce qu'un petit peu comme tu le vis, heu, voilà, tu te retrouves, heu, à de manière publique, à avoir l'impression peut-être d'être presque obligée de de participer, alors que la bonne chose à faire aurait peut-être, heu, été de te consulter avant pour te demander si, éventuellement, tu aurais envisi envie de participer à un cadeau de groupe. Peut-être que ça, ça aurait été une meilleure approche, plutôt que de se retrouver d'un coup dans un groupe où après, on a le sentiment d'être un peu, voilà, au pied du mur et et ne plus vraiment avoir le le choix, heu, heu, de de décider si oui ou non, on a envie de participer et peut-être que cette façon, heu, de de procéder t'a aussi peut-être un peu agressée et c'est c'est tout à fait compréhensible. Est-ce que tu penses que si on t'avait consultée avant, tu aurais pu voir les choses, heu, sous un autre angle?
Totalement, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Bah franchement, tu as juste <coughs> tu as juste parce que, hem excuse-moi, tu as juste, heu, parce que, effectivement, heu, c'est, heu, c'est exactement ça. Je me suis sentie forcée et c'est pareil. J'aime pas, moi, me sentir, heu, bah, forcée, en fait, au pied du mur et tu as vraiment bien ciblé le la problématique. Je pense que si ça aurait été fait différemment, j'aurais pas ressenti ça comme ça et hem, finalement, je devrais peut-être pas me prendre la tête, tout simplement m'écouter, dire que je ne peux pas. Libre à eux de comprendre ou pas, heu, <coughs> sans rentrer sans rentrer dans <coughs> les détails, c'est tout aussi bien. Donc, heu, voilà, je pense que je vais faire comme ça et pas me prendre la tête, hein, en toute transparence.
Ouais. Bien sûr. Bah, tu as tout à fait raison de rester en accord avec tes valeurs et effectivement si la forme ne te correspond pas, la prochaine fois, eh ben, ça se passera mieux, parce que maintenant, heu, tu préféreras peut-être être consultée avant. Donc moi, j'ai pleinement confiance en en ta manière de gérer les choses, et tout va bien se passer.